D'accord, OK, ouais, c'est une bonne chose ça. Ça peut vraiment aider <chuckles>
Parce que <chuckles> pour réduire les déchets, c'est pas mal.
Ouais, effectivement, éviter le gaspillage <chuckles>
On essaye, mais ouais, voilà, exactement. Et alors, quand il y des restes, au lieu de les jeter, heu, bah, on met tout au frigo, c'est tout bête, hein. Heu, genre le vendredi midi, ça c'est moi ma petite astuce <chuckles> le vendredi midi, je me fais une gamelle pour le travail avec tous les restes. Donc des fois, c'est vraiment n'importe quoi <chuckles> Voilà, je peux le dire, je n'ai rien jeté cette semaine. Bon, des fois, tu as du riz avec des pâtes, enfin bon, c'est <chuckles> ouais. Mais bon, moi, je déteste jeter, donc heu, ça c'est cool. Et après, bah, il y des pff je sais pas, pour réduire les déchets, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pareil, les vêtements, on essaye de les user jusqu'à la mort <chuckles>
Ouais. Ouais, vas-y explique. <laughs> OK. <laughs> Mais au moins tu ne jettes pas, hein <laughs> Exact. <chuckles> Tu as tout un mélange un peu particulier <laughs> Mais c'est une bonne chose. Écoute. Ouais, bah, oui, c'est sûr. <laughs> Est-ce que vous achetez de seconde main?
Alors, on s'y met. Heu, moi, je t'avoue, je sais pas, j'avais un frein, surtout pour les vêtements. C'est bête, mais ça me dégoûte <chuckles> Ouais, je sais pas. C'est ça. Mais, bah, comme tout le monde, je me suis mis un peu à Vinted. Eh, bah
Ouais. Mmh mh. Ouais, le fait que ça ait été porté, heu, par quelqu'un d'autre, et cetera. Ça peut, heu, ouais Oui, beh, c'est hyper pratique, hein, comme plateforme.
Ah, bah, c'est clair, en fait, une fois que tu es dessus, tu te dis que c'est trop bien quand même, hein. Et <chuckles>
Ouais et que c'est <laughs> c'est plutôt pas mal parce que bon, c'est bon pour le portefeuille, déjà de base. Heu, tu trouves des pépites que, bah, finalement, heu, tout le monde n'a pas forcément et puis, heu, c'est aussi bon pour l'environnement. Bon après, c'est sûr qu'il y a les envois, et cetera. Mais bon, au moins tu achètes pas neuf. Fashion comme on dit.
C'est clair. Oui. Ouais, après, si tu achètes pas, heu, c'est sûr que si tu achètes tous les jours, des trucs sur Vinted, oui, là, heu, bon, c'est moyen, mais si c'est juste quand tu as besoin, je trouve que c'est c'est quand même pas mal, hein.
Oui. Ça dépanne plutôt pas pas trop mal, ouais effectivement et hem, est-ce que tu prends des, heu, cafés à emporter, ou des petits trucs comme ça quand tu es dehors? Est-ce que tu vas manger souvent à l'extérieur, ou autre, ou pas?
Oui.